いや、もうね、あるだけいいですよね、ほんとに。もう確かにね。うん。もうほんとにあの、うーん、あるだけあったらいいなと思いますけども。
ま、それはね、もちろんそうなんですけども。うーん。 ええ、あ、じゃあ、どうですかね。でもなんか劇的になんか収入が増えないとなると、なんま、それこそなんかま、積み立て NISA ですとか、ま、金融資産的な運用の仕方によっては、ま、別にそんなになんか、あの月ごとに切り詰めること無くとも最終的には、なんかある程度の金銭になっているっていうようなねシステムが組めるようにはなってるとは思うんですけど、そちらへんそこら辺とかあんまりどうですか、興味ないですかね？
確かに。 うんうん。 うんうん。 うんうん。